คุณ คือบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะ แต่มันเป็น อย่างงี้เลย คือเขาอะแบบ สมมุติว่าเขาทักไปแล้ว ใช่ไหม ในกรณีที่ อ่า มีการทัก Social Media กันไปแล้วเนี่ย เขาก็จะมาถามเราว่า "เนี่ย เขาตอบมาอย่างงี้เนี่ย เราจะทำยังไงดี? แบบ เราจะเล่นตัวยังไง? หรือว่าเราควรจะคุยแบบไหน?" อย่างเช่น แบบไปชวนเขาไปกินข้าว เงี้ยเนาะ แล้วเขาตอบมาว่า "อา เลือกเลยจะกินที่ไหน อย่าเงงี้ย" คือ คือผมก็ คือเขาก็ดูลุกลี้ลุกลนมากไม่รู้จะตอบยังไง ซึ่งผมก็งงว่า "อ้าว คือมันจะยากอะไรอะ? ก็ถามเขาก่อนว่าให้ไปรับไหมสิ แค่นั้นเอง" อา มันเหมือน เหมือน เหมือนจะจบนะคุณ มาถามเราอีกว่า "แล้วเราต้องพิมพ์ยังไง?" ผมก็ อ้าว มัน มัน มันยากอะไรอะ ก็พิมพ์ให้เป็นตัวเองไปสิ ตัวเองเป็นคนยังไงก็แบบพยายามสื่อ สื่ออารมณ์ตัวเองออกมาเป็นแบบ เป็นข้อความให้มันได้มากที่สุดเนาะ ถ้าเราคิดว่าเราเป็นสายแอ๊บ แบ๊ว แกพิมพ์ไปว่าแบบว่า "ให้ไปรับเปล่า?" อย่างนี้ก็ได้ ใช่ไหม หรือว่าถ้าเราเป็นสายแบบนุ่มนวล อยากให้ดูสุขุมนุ่มลึกอาจจะพิมพ์ว่าแบบ "ให้ไปรับไหมครับ?" อะไรเงี้ย ให้มันดูสุภาพ อะไรงี้เนาะ หรือแบบถ้าอยากจะดูเป็นคนแบบ fierce fierce ดูแบบเป็นคนแรง ๆ ก็แบบ "ให้รับไหม?" อะไรงี้ มันก็ได้ไง คือมัน คือมันขึ้นอยู่กับตัวเราไงคุณ เราก็งงว่าแบบ "แล้วจะมีใครรู้จักตัวตนของคุณเท่ากับคุณน่ะ คุณ คุณก็ตอบให้เป็นตัวคุณไปสิ" อะไรงี้ เรา เราก็พูดกับเพื่อนเนาะ <chuckles>
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ๆ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ ๆ เออ ค่ะ อือฮึ อือ ค่ะ ล แล้วคิดว่าสาเหตุที่เขาแบบเก้ ๆ กัง ๆ แบบเนี้ย มันน่าจะเป็นเพราะอะไรอะคะ?
อืม ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเคยเป็นเสือผู้หญิงมาก่อนเนี่ย อาจจะพอพูดได้ว่า พอมันไม่ใช่คนที่เขาแบบอยากจะจริงจังมากเนาะ เขาก็จะสามารถกล้าทำอะไรที่เขาไม่จำเป็นต้องแคร์ไงคุณว่าแบบ อา คนที่เขาไปจีบ หรือคนที่เขากำลังเล่นด้วยเนี่ย เขาจะชอบหรือเปล่า คือถ้าเขาเล่นด้วยอะมัน มัน มัน มันก็ง่าย ๆ มัน มันก็ไปต่อ ไหลไปเรื่อย ๆ ได้ แต่ในทางกลับกันคือถ้าเขาไม่ได้ชอบ เอ๊ย หมายถึงว่า ถ้า ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบมาก ๆ คือมีความคาดหวังว่าจะได้คบหาดูใจกัน อะไรเงี้ย มันก็จะมีความรู้สึกแบบ "อุ๊ย กลัวพลาดจังเลย" เพราะว่าพลาด 1 ครั้งเนี่ย มันเท่ากับพลาดตลอดไปครับ ในการแบบที่จะไปจีบใครสักคนหนึ่ง อะไรเงี้ย พอแบบว่ามันเป็นคนที่ อา ใช่ ๆ พอมันเป็นคนที่เราจริงจังมาก ๆ ทุกการกระทำ ทุกฝีก้าวที่เราจะก้าวไปข้างหน้า มันเลยกลายเป็นว่ามันต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ เดินไปข้างหน้า อะไรงี้ไง เออ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้คือคนที่แบบจริงจัง อ๋อ ค่ะ ค่ะ ถ้างั้นมันจะเป็นเพราะว่าเขาแบบระวังตัวมากเกินไปจนมันไม่เป็นตัวของตัวเองไหมคะ?